Jadi mungkin bisa memanfaatkan kesempatan itu ya, ketika orang lain ada, Kakak, gak bisa gitu ya, Kak? Mungkin itu, Kakak kayak, apa ya, oh, eee, melihat, eee, ini diri sendiri Kakak, gitu ya, ini ini, <sucks teeth> ih ganteng banget gitu ya, Kak? <chuckles> Dah, kalau, Kakak, pernah nggak sih dapet reaksi gitu ya dari keluarga atau teman karena Kakak, milih sendiri? Misalnya, eee, Kakak, tuh misalnya diajakin sama temen-temen, "Hang out. yuk!" misalnya, terus Kakak bilang, "Ah, aku lagi pengen sendiri," atau misalnya, sama ibu, eee, "Kita," misalnya, "ke rumah saudara yuk!" Terus, Kakak, bilang, eee, "Aku lagi pengen sendiri." Nah, itu gimana sih Kak, Kakak ngejelasin ke orang-orang kalau Kakak, tuh lagi butuh sendirian gitu Kak? Biar mereka enggak tersinggung, gitu?
Iya iya betul, Kak. <chuckles> Iya. <laughs> <laughs> Iya.